Да, да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте поболтаем о споре и компромиссе. Как вы считаете, э, м, нужно ли идти на компромисс в споре или надо до кос последнего костьми просто лечь, но не не уступать?
Так. Мгм. Ну, здесь однозначно трудно ответить. Вот взять и сказать вам: "Обязательно надо доказать свою позицию". Нет, я так не считаю.
Как будто нужен конкретный случай, да?
Нужен конкретный случай, да, чтобы ты понимал, что тебе важнее. Например, остаться с этим человеком в хороших отношениях или доказать свою позицию. Опять-таки, доказывая её, далеко не факт, что человек согласится, ты останешься при своём мнении, да, а получится ссора, получится, что уже не общаешься с человеком, поэтому очень важно наверное, я вот щас это говорю и сам понимаю, что найти компромисс. Найти
Мгм. Да. Да. Да, да. Мгм. Найти компромисс, да. Да, да.
Вот, потому что, э, далеко не всегда ты ты можешь доказать своё, да, если у тебя есть цифры, например, и если это какая-то, э, математическая задача, то тут довольно-таки просто сказать, кто прав, кто не прав, да. А в жизненных ситуациях, эм, очень трудно сказать, где чёрное, где белое, а уж что говорить о, э, спорах, как вы считаете?
Мгм. Да, да. Вы там можете Да. А у вас были случаи какие-то, где, вон, конкретные, там, ситуации, случаи, где вы не достигли компромисса и каждый остался при своём мнении, но при этом вы не поругались?
Да, у меня, м, были раньше споры, которые, я даже скажу вам, я сам затевал.
Мгм.
Э, и это не очень такая хорошая тема, но я вам скажу, к примеру, я не религиозный человек. Я атеист.
Да.
И я специально заводил с верующими людьми, с религиозными
Ой, какой вы, а? Провокатор. <chuckles> <chuckles>
О, наверно, да. Мне было интересно вывести их на то, чтобы они сдались и сказали: "Ты прав, мы неправы". М Нет, нет, нет. Ночь могла уйти, в но это вот когда я был помоложе. И я вам скажу честно, если я мог бы, м, <tsk> отмотать это время назад, я бы одно из 2, или сказал бы этому человеку или этим людям: "Я был неправ, зачем я ранил твои чувства, зачем я это всё з э". Понимаете? Или 2 вариант- это исключить. Это я по ошибке вот, м, приставал специально к этим людям и начинал атаковать их какими-то явными фактами, которые к которые, ну, вот скажем, я говорил вот так вот: "Бога нет, и вот почему". Ну и дальше тут тут перевернулся автобус, а здесь сломалось это. У меня было много очень
Вау, и что, у вас получалось? Нет, конечно, нет, конечно, мгм. Да. Да. Мгм мгм. Да да да. Да. Мгм. Да, да-да, да да-да. Э, вот да, э Ага. Ну да что-то вообще прям, ну, <laughs> действительно.
Но у меня были была куча заготовок вот таких. Получается, что всё, что я в этой истории делал, это я ранил людей. И тех самых. Вот я заставлял их по полночи, они ж не знали, что это будет на полночи, они думают: "Щас вопрос-ответ". А у меня ещё и ещё, ещё и ещё. Эм, нет. Оставались все при своём мнении.
Да да-да. Да. М-да, да. Мгм. Да-да-да. Мгм.
Потому что у этих людей была закалка. Вот знаете, есть такое, м, верить, слепо верить. И это нь это неплохо, это неплохо на самом-то деле. А у меня
Да-да-да, да, безусловно, да. Я считаю, что у у каждого свой путь, знаете. Нам кому-то нравится быть вот слепым и вот слепо верить, я бы так сказала. А а а кому-то нравится вот это вот ощущение прозрения, э, и: "Ещё и ещё мне что-то открылось, я что-то познал. Тут я изменил своё мнение, тут я думаю так, а теперь я поменялся. Теперь я другой человек". А, а вот ц кто и слепо верит, да, он вас воспринимает, типа: "Господи, ну дурачок. Ну постоянно у него что-то семь пятниц на неделю: то он в это верит, то он в это верит. Господи, да уже остепенись ты уже. Во что-то одно поверь. Ты нам вечно несёшь что-то в массы разное. Мы не успеваем за тобой! Ну типа, не просветлением".
Да. Мгм. Да, и такое возможно, вы правы. <laughs> М-да. И да, есть и такие. Вы правы, есть и такие люди. И думаешь: "Так так, я тебя уже знаю, надо, чтоб в одно ухо вошло, из другого вышло, чтоб не зацепилось". <laughs>
Да, да, да, да-да-да. Сегодня ты этим увлекаешься, завтра ты этим. Тут тебе и эта конспирологическая теория понравилась, то вот эта версия тебе теперь подходит.
Мгм. Н-да, но, э, всё-таки, вот я считаю, компромисс, конечно, нужен. Ты не хочешь поссориться с человеком. Ну и что? Э, доказываешь ты ему, доказываешь, и в итоге вы разругались. Это нь это это не решение вопроса, это не решение проблем.
Да. Слушайте, но есть же ещё случаи, когда, э, вот вы рассказали, эм, конкретный случай, что это вы провоцировали, да, то есть вы начинали, вы были зачинщик этого, э, спора, а, и в котором не достигли компромисса. Ни их не переубедили, ни они вас не переубедили. Каждый остался при своём мнении. А бывают же ситуации, когда это не про спор, а это про, м, щас я объясню, про обвинение. Ну, когда вас начинают обвинять в чём-то, к вам какие-то ожидания, и и вы, как это, отбиваетесь, да, вы вы что-то отвечаете.
Конкретный. Мгм. Да. Совершенно верно. Да, пожалуйста, интересно. Так, мгм. Отбивайтесь. Точно сказано, да. Да.
И вас не слышат, что бы вы ни ответили. И вот там же компромисса нет абсолютно.
Мгм. Да, но каким-то образом каким-то образом обвиняемый, например, если он понимает, что он не виноват, он же должен объяснить свою позицию, да?
У у Да, да, ты ему говоришь: "Ну ты же, ну, я же должен тоже объяснить. Ты меня в этом подозреваешь. Услышь меня!" А тот человек говорит: "Да слышу я тебя". Но при этом- <laughs> это всего лишь слова. Он
Конечно. Но при этом вот в том, в том и в том ты виноват, да?
Да, да-да. Но при этом физически он действительно тебя не слышит. Он просто говорит эту фразу: "Да слышу я тебя. Да, я всё услышал, что ты сказал".
Ну, вот, м, знаете, у меня какое может быть, я не знаю, решение и не решение: нужно пригласить третьих людей. Почему даже я сказал третьих? То есть вот есть двое спор спорящих, и один обвиняет другого, вот всё всё, как вы рассказали сейчас. Но третьих, чтобы ещё несколько мнений сюда подключить, чтобы они послушали обе стороны. Вот, этот оправдывается, а этот, наоборот, на него, эм, э, говорит: "В том и в том я вижу, что ты неправ". И вот если обе стороны, да, будут услышаны третьими людьми, не знаю, 1, 2 ч мне кажется, здесь чем больше людей, ну, в пределах там разумного, э, т трое трое, четверо, тем лучше. Потому что во возникнет дискуссия, и, может быть, того, кого обвиняет 1, он вдруг подумает: "Да, смотри-ка, сколько людей. У них мнения схожи, то есть они перевешивают". Ты как здравомыслящий человек почувствуешь, что, эм, этот спор оказался в такой ситуации, что что уже не 1 человек, четверо говорят, ну из того, что мы услышали, мы понимаем, что ты неправ. Или обратная ситуация, вы понимаете, когда 1 говорят
<laughs> Да. Ну-ка. Да, м. Да-да. Да. Мгм. Да, наговаривает, мгм. Мгм. Да, тем лучш Да. Мгм. Да, да. Да. Да, да-да. Мгм. Да, да-да. На обвиняемо э, который обвиняет, да. Ты абсолютно
ты абсолютно ты абс Да, тв твои обвинения абсолютно не по делу. Вот я бы нашёл вот вот такое, как бы, выход из положения. Не решение, а именно выход из положения, м, перевести эту историю на э, дополнительных каких-то людей.
М, не по делу, да. <chuckles> У меня была подобная, ну, такая, я быстро её могу рассказать история, да. А, в общем, моя коллега, она постарше меня была, и её буквально на 3 месяца раньше меня взяли на работу. Ам, на должность, а, диспетчера, точнее, нет, не диспетчера, а, вести там учёт, путевые листы, знаете, такое вот там, прописывать топлива сколько было потрачено. Да, да-да. Да, да. И было очень много работы, которой, э, <grunts> как это задним числом надо делать. Короче, она вот сзади челы Да, человека взяли, а это, не было, э, м, это не её вина, что так много накопилось, да, но её взяли, чтобы это разгрести. Ам, и ложно ей, э, я не знаю зачем, руководитель, начальник отдела, сказал, э, что, м: "Мы возьмём тебе помощницу". В общем, вот так вот это было. А, и слушайте, она так поверила в это, что ей возьмут помощни
Оказались Пожалуйста. Да, понимаю, да. С автомобилями, в автомобильной сфере, так. Понятно. Вернуться к предыдущей. Да, всё понятно. Да. Вы была вы вы оказались её молодая симпатичная помощница, правильно?
Да, но меня взяли не на роль помощницы. <chuckles> Оказалось, непоняточка. То есть её обманул руководитель, что он возьмёт, точнее, смотрите, как это было. Она жаловалась, что: "Ой, много работы, много работы, я не успеваю, ношу эти путевые листы, устаю, устаю, мне бы помощницу". И он говорит: "Мы возьмём тебе помощницу". Это было сказано 1 раз, и больше начальник забыл об этом. Потом начальник понял, что это он себе хочет помощницу. Ну, чтоб его у него была, да, правая рука, чтобы появился теперь логист, который будет заниматься определенной работой и снимет он с себя как с руководителя, потому что это молодой, ам, <tsk> молодой отдел, который формировался, э, создавался новый, и он это всё выполнял. И он понял, что, ну: "Я руководитель. Да, я не должен это делать". И он себе ищет, э, помощницу. Соответственно, менеджера логистики. Меня берут на эту должность. Я работаю как менеджер логистики. Помогаю ему, там, он мне отдал часть, э, заданий, часть работы, это я теперь выполняю Да.
Так. Так так. Да-да-да. Так, понятно. Молодую, симпатичную, как я уже уточнил. Так. Мгм. Ну, хоро хорошо, да, понятно. Мгм. Так. Вот всё понятно. Давайте перейдём к другой части. "А эта старуха..."- вот продолжите вот эту мысль. Давайте, а то я вижу, в вашей истории нет конца и края. Давайте: "А эта старуха..."
Да, да. <laughs> Нет и Кстати, она старше меня. Она возраста <laughs> Да, да.
Я это услышал в самом начале. Вы молодой и симпатичный новый, эм, работник. "А это старуха..."- вот давайте отсюда.
Сотрудник? Да, да-да. Да. <tsk> В общем, я проработала там 2 месяца, и н на меня начались напа мы с ней подружились. Всё было супер. Но на меня начались какие-то странные нападки. По типу: "А что ты там вот сидишь работаешь?" Я говорю: "Ну вот я делаю то-то, то-то". Она говорит: "А я делаю вот это, вот это. Я устаю". В общем, у нас Да. "Я так устала, мне так тяжело, и так много работы".
Так. Мгм, да, да. В 3 раза больше якобы.
Э, на что я ей говорю: "Ну ты же пришла на эту работу. Ты же согласилась на неё. Что ты хочешь от меня?" Она говорит: "Вообще-то тебя взяли моей помощницей". Я сижу, смотрю на неё, говорю: "В смысле? А мне никто даже не сказал, что я твоя помощница". Она говорит: "Да, но я просила!- она говорит.- Я просила Сашу, чтобы он и он сказал, что возьмет". Я говорю: "Хорошо, когда меня собеседовали, я сидела в этом кабинете, а, ты же слышала, как со мной разговаривал: какие у меня, спрашивали, что я умею, какие мои навыки, и мне рассказали, что я буду делать. Ты же тоже здесь сидела? Там было сказано, что я буду помогать тебе с этими бумажками?"
Мгм. М, ну вот. Ну вот, да. Так. Так, значит, у вас у вас спор возник, да? У вас возник спор, я так понимаю.
Это ожидания её, которые она, естественно, уже перевела в спор.
Мгм. Но вы-то здесь ни при чём. Я имею в виду, м, вы не в курсе дела, и вдруг вот, э, перед вами вот такое вот открывается, что что вы должны ей помогать. Так.
"Я здесь ни при чём, я выполняю свою работу". Да, да. Я веду вам к тому, что мы не достигли компромисса. Она меня как обвиняла, так и стала обвинь так и продолжила это. Я со своей стороны
Да. Да. Так, э, вы же ей объясняли, что перед вами поставлены совершенно другие задачи. И вы выполняете свою работу. Вы не пришли и Вот. Так получается, что эти претензии, они не к вам должны были быть адресованы?
Объясняла, объясняла. Объясняла. Конечно конечно. Не к нам должны были Да, я ей то же самое сказала: "Это не ко мне претензия. Давай здесь будет наш начальник и мы с ним поговорим. Саша, почему же, если я должна быть".
Мгм. Так, почему же вы не позвали почему же вы не позвали этого человека для разговора?
Его не было. Он же ушёл домой. <chuckles> И мы остались вдвоём просто.
Ага, вы остались вдвоём, понятно. И?
И меня радует, что этот, э, спор, и этот вот скандал, он закончился одним днём. Но мне по ощущениям, мне казалось, что это будет длиться вечно, что она будет, знаете, на меня очень долго ещё обижаться, ждать от меня, что я чуть ли не сама скажу: "Саша, давай я буду Вале помогать". Вот так вот.
Да. Но она же Да, но получается, что она поняла, что это не ваша проблема. Её ожидания и то, что вы ей объяснили, э, что вы ни при чём к этой ситуации, то, что она ожидала, вы об этом услышали от неё в 1 раз.
Слушайте, она, по-моему, спустя 3 года тока, м, это отчётла отчётливо это осознала и поняла. Когда она разгребла все хвосты и у неё стало работы гораздо меньше по сравнению со мной. Она всегда, конечно, она это тот сотрудник, знаете, это те сотрудники, коллеги, которые говорят: "Я столько всего делаю, я столько всего делаю". Как будто все остальные ничего не делают, а ты одна, вот на тебе фирма вся держится. Вот это из такого, а, типажа людей, да-да-да.
Мгм. Всё понятно. Мгм. Да-да-да, есть такие люди, кот которые от души так считают. То есть это не то, что это не то, что она там пытается сказать, э, ну, э, фантазировать. Она полностью уверена, что она как пчёлка с утра и до поздней ночи. И почему-то этому человеку кажется со стороны, что вокруг другие люди абсолютно не Да, не так отдаются и, я не знаю, наполовину не так отдаются делу. Есть есть такие люди, я не знаю, видимо, эта женщина именно к таким и относилась. Вот, но
Мгм. И, а, д вот, вы правы. Вы правы, да, да. Да-да-да, да. <laughs> Да. Ничего не делают, да. Да-да-да. Да, да-да. Да, вы правы. Да, безусловно.
Есть такие люди, я не знаю, эм, почему у них в головах вот такая мысль, да, но они абсолютно от души. Если бы казалось со стороны, что они там врут что-то. Нет, они не врут. Они от сердца понимают, что
Я думаю, что они себя недостаточно, как это, м, м, недостаточно оценивают адекватно или слишком завышенные какие-то, э, ожидания. Но эти люди вообще по жизни, знаете, они всегда, они не только на работе так говорят, они во всём считают, что они очень много делают.
Мгм. Что они тянут всё, а остальные а остальные, да, бездельники там. Да, я встречал
Да, что они тянут всё. Да, да. Да. И они откровенно это говорят.
я встречал немало подобных людей. Но опять-таки важно найти и с ними компромисс. К какой-то степени сказать: "Хорошо, понятно, но вот это, вот это, вот это- делаю я".
Да. Вы правы. Это же наши коллеги, да. Нам всё-таки ки нам с ними работать. И надо всё-таки найти какой-то
Ну и и в жизни, когда они встречаются, с ними тоже надо, э, найти что-то общее, м, м, это всегда лучше, чем поссориться. Спасибо большое. Очень интересно.
Да, да-да. Найти какой-то компромисс. Вы правы, безусловно, да. Спасибо. Хорошо пообсуждали, да, компромисс. Всего доброго.
Да. Вс всего доброго. На связи.